Nah, awalnya itu mungkin karena kebiasaan di kantor ya, karena ada satu hari yang harus kita pakai baju tradisional gitu, terus kayak ada momen-momen misalnya kayak hari Ibu Kartini pakai kebaya gitu atau hari apa, eee tapi kalau kita pakai yang full tradisionalnya kayak kalau ke kantor atau ke mana. Sedangkan saya naik, eee, transportasi umum itu kan agak berat karena kayak lo kayak pakai rok atau kayak pakai songket di bawahanya itu kan agak, eee, terbatas gerakannya. Jadi dari situlah timbul, eee, inspirasi untuk coba-coba memadupadankan gaya, tapi tidak menghilangkan unsur tradisionalnya yang diwajibkan oleh kantor untuk dipakai, gitu.
Mhm. Oh iya betul. Mhm. Ya ya. Hmm. Oh, tapi pernah nggak hasil mix and match kamu tuh kayak malah jadi unik dan agak lebih ke, apa ya namanya, nyentrik nyentrik banget, sampai orang-orang lain di sekitar kamu tuh komentar dan nanya-nanya gitu, "Ini kok bagus banget, kamu pakai apa sih gimana caranya? Gitu-gitu loh.
Oi, pernah pernah. Jadi saya kayak pake selendang songket itu, selendangnya aja yang saya pakai. Jadi saya, eee, bikin kayak di iket-iketin gitu jadi kayak, eee, baju gitu tapi, eee, dia songket kan, nah jadi orang tuh iya?
Pernah ya? Mhm. Eh sebentar, sori sori, songket itu songket itu sebenarnya untuk apa? Kain aja ya?
Se kain aja, dia kayak kain bawahan tapi dia biasanya kalau songket kan ada selendangnya. A nah, saya pakainya cuma yang selendangnya aja gitu, selendang songket itu. Jadi kalau songket kan ciri khasnya dia, eee, warnanya nyentrik ya, aw terus, eee, kayak benangnya itu kan kayak benang emas gitu. Nah, saya pakainya yang, eee, motif, eee, benang emasnya tuh nggak terlalu rame, jadi saya saya iket-iketin. Saya lihat, eee, contoh ininya, cara memadu-madankannya itu di YouTube dan kebetulan saya punya kainnya, songket, jadi saya coba kayak gitu ke kantor. Memang waktu itu ada acara, eee, kayak, eee, ada acara perlombaan budaya gitu di kantor, jadi siapa pemenangnya tuh memang lomba fashion juga. Nah, saya pakai itu padu-padankan dengan, eee, rok di bawahannya itu batik, gitu. Nah itu kayak orang-orang pada, "Wah keren ya bisa memadu-padankan 2 budaya gitu, songket dengan batik," gitu.
Oh. Mmm. Oh, oke baik, kebayang. Mhm. Oh. Mhm mhm. Oh, oke menarik. Wow. Mhm. Batik, oke. Wah untuk menjadi lebih stand out gitu, kamu juga menambahkan aksesoris-aksesoris nggak yang, eee, justru yang aksesorisnya itu yang modern, gitu?